जी, तो अ, लुक की बात है जैसे कि मैं, मैं अपने आप में काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश करती रहती हूँ कि ई मतलब जैसे मैं लोगों को देखती हूँ, मैं भी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हूँ। आपने देखा ही होगा वहाँ पे कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब देखते हैं कि आप क्या पहन रहे हैं, किस तरह से स्टाइल कर रहे हैं आपको आप कैसे लुक में आ रहे हैं डेली-डेली अपना। तो वहाँ क्या है जहाँ पे मैं जाती हूँ अभी फ़िलहाल तो मैं जहाँ से आई हुई वहाँ इतना कोई इतना देखता नहीं था। पर वहाँ उस ऑफिस में काफ़ी लोग जिसे देखते हैं कि आपने क्या पहना हुआ है, आप मतलब कितना अच्छे कपड़े हैं, हर चीज़ को लेके आपका लुक कैसा है। वो उस तरीके से आपको ठम मुझे ट्रीट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे लुक से मतलब वो थोड़ा-सा सोचते हैं कि मैं उस अ, उस अल अच्छे लेवल में नहीं हूँ, मतलब मैं जिस तरह से कपड़े पहन के जाती हूँ, उन लोगों को यही लगता है कि मैं उस अच्छे लेवल पे मतलब नहीं हूँ। शायद मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं अपने आप को अच्छे से स्टाइल करना नहीं जानती हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से स्टाइल करना तो जानती हूँ पर यही रहता है कि ऑफिस के लिए मैं इतना समझती नहीं थी कि इतना ज़रूरी होता है अच्छे से लुक बना के जाना या ऐसा कुछ भी। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे हो सकता है कि अपने आप को बदलना चाहिए। जहाँ ज क्योंकि जैसे जिस जहाँ पे जैसे रहते हैं वैसे कित वहाँ के वैसे तक का बनना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि अपना मैं थोड़ा हेयर कट करवा लूँ, थोड़े शॉर्ट हेयर रख लूँ एंड अपने ड्रेसस में चेंजेस लाऊँ, थोड़े अच्छे जैसे कपड़े पहनूँ नए जिस टाइप के। तो पर ये डर लगता है कि मैं कपड़े वहाँ के हिसाब से तो पहन लूँ पर मेरे घर में जैसे अलाउ नहीं करते हैं पहनना छोटे कपड़े। और वहाँ पे क्या है वहाँ पे छोटे कपड़े के लिए ही ज़्यादा है अगर आप छोटे कपड़े पहनोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से लाइक ट्रीट करते हैं आपको उस चीज़ अपने ग्रुप में रखना पसंद करते हैं। आप मैंने तो ये भी सोचा कि मैं अपने हेयर कट करवा लूँ पर यही है कि हेयर कट करवा लिया तो फिर मेरी मम्मी मुझे डाँटेंगी। क्योंकि अब वो होता है ना कि भई आप बहुत मेहनत से इतने हेयर बढ़ाते हो और दूसरों को देखने के चक्कर में अपने हेयर कट करवा लो फिर क्या पता बढ़े ना बढ़े तो वो भी दिक्कत करता है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि अब मैं उसी में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि मैं एक्चुअल में करूँ क्या? मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही है, थोड़ा बताएँगे?
अच्छा। हुँ। बिल्कुल। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए देखिए ये तो होता ही है ना जब भी आप कुछ नया लुक कैरी करना चाहते हैं और बाहरी लोगों के वज़ह से कर रही हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप सबके वज सबके तरह से तो नहीं कर पाएँगी और सबकी चीज़ों को सुनना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अ, कम्फर्टेबल लगता है उसी चीज़ में तो आप उसको ही कैरी करिए कोई अ, बुरी बात नहीं। खैर आपको मैं इसके लिए अ, सुझाव ज़रूर दूँगी पर उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल जानना चाहूँगी ताकि हमें आपकी जो समस्या है उसको समझ पाऊँ। तो आप ये बताइए कि आप किस तरह का बदलाव सोच रहे हैं? वो चाहे कपड़ों में हो, चाहे बाल में हो, मेकअप या पूरा ओवरऑल खुद को ही बदल देना? या व्यवहार के तौर पे भी है तो वो भी आप बता सकते हैं।
जी। जी, जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ, जी, जी। जैसे कि आपने मुझे कहा कि मैं कैसा बदलाव सोच रही हूँ। जी, मैं कपड़े से रिलेटेड भी सोच रही हूँ, जैसे मैं नॉर्मली अब ठंड का टाइम है, तो मैं एक स्वेटर और जीन्स डाल के चली जाती थी। पर वहाँ ऐसा क्या है कि आप वूलेन में भी अच्छे ड्रेसेज़ पहन के आओ, लाइक वो आपके शॉर्ट ड्रेसेज़ हो, जैसे नहीं एक होता है स्टॉकिन्स होता है, लोग वन पीस पहनती हैं, वन पीस के साथ स्टॉकिन्स पहनती हैं, मैं नॉर्मल शूज़ पहनती हूँ, वहाँ पे वो हील्स पहन के आती हैं। और एक ही शूज़ पहन के जाती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक ही जूते हैं, अगर मैं जूते भी बदलूँ, तो उनका ये कहना है कि आप हील्स पहन के आया करो, यहाँ थोड़ा फैशनेबल दिखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसी की चीज़ की मैं भी अपने लिए वन पीस ड्रेसेज़ खरीदूँ और साथ ही मैं अपने लिए स्टॉकिन्स या सैंडल्स भी लूँ। बाल का भी मैं यही सोच रही हूँ कि बाल काफ़ी मेरे बड़े हैं, थोड़ा-सा मेरे को बाल भी कटवाने चाहिए, थोड़े स्टाइल में, नॉर्मल कटे हुए हैं, मैंने आज तक कभी हेयर कट करवाया नहीं है वैसे। तो मैं यही सब चाह रही थी कि थोड़ा-सा हेयर स्टाइल भी चेंजज़ हो जाए। और मेकअप मैं बहुत सिंपल बन के जाती हूँ, मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। तो वहाँ मुझे इज़ लाइक ऐसे देखते हैं कि मतलब एकदम सो के तुम उठ के आ गयी हो क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उनको यही होता है कि मैं सो के उठ के आ गयी हूँ, पर ये है कि मैं ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं जब हम कपड़े और बाल को तो चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा मेकअप भी करना चाहिए। पर मेकअप ये रहता है कि मुझे आता नहीं है ढंग से करना, तो लगता है कि कहीं मुझसे कुछ ज़्यादा ना हो जाए, इस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है। ओवरॉल मैं अपना पूरा र अपने लुक को चेंज करना चाहती हूँ। मेंटली तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ, लाइक ऊपर-ऊपर से मैं अपने आप को काफ़ी कुछ चेंज करना चाहती हूँ।
जी। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। बना के, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ कि आप चाहती हैं इस तरह से बदलाव क्योंकि वो लोग भी इस तरह से करते हैं तो आपको कहीं न कहीं खराब लगता है कि और वो लोग कभी-कभी कह भी देते हैं तो मैं इसको समझ पा रही हूँ कि जब लोग कहते हैं और आपको इस तरह से हीन द्रि अ, दि दृष्टि से देखते हैं तो आपको लगता होगा कि ठीक है अब उनके लिए ही सही पर कर लेती हूँ। और आपने बताया कि आप आपको कोई खास तो शौक़ नहीं है पर उनके लिए आप कर रही हैं। तो ठीक है कभी-कभी भी हमें अपनाना भी पड़ता है तो वो भी ज़रूरी है ठीक है। आप ये बताइए कि ये जो बदलाव है, ये किस तरह से करना चाहते हैं मतलब होता है ना कि मन से ही आप उसको अ अ अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर रही हैं कि ठीक है अगर मुझ के अंदर ये बदलाव आ भी रहा है, मैं खुद को इस तरह से कैरी करूँ पर्सनैलिटी इस तरह का बनाऊँ तो वो भी जायज़ है। आप ये बताइए किस मौके के लिए आप इस चीज़ को तैयार करना चाहती हैं? क्या अपने लिए कर रही हैं? या ज़्यादातर आप दूसरों के लिए ही कर रही हैं?
जी। जी, जी। हाँ, जैसा जी। नहीं, देखिए ये चीज़ मैं अपने लिए भी कर रही हूँ और दूसरों के लिए भी कर रही हूँ। इसमें मतलब दोनों चीज़ ही फिट होती है। एक तो क्या है कि अब मैं अब मैं आगे जॉब ही करुँगी। तो यहाँ पे लोग कॉर्पोरेट में तो आपने देखा ही होगा कि लोगों यही चीज़ ज्यादा नोटिस करते हैं कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने कितने महँगे चीज़ें ली हुई हैं, आपका ब्रांडेड है या लोकल है। ये सारी चीज़ें वो ज्यादा ध्यान पे देते हैं। और रही बात पहले तो मैंने ये सब किया नहीं है पर अब मुझे इस चीज़ की मैं अपना मैं खुद भी चाहती हूँ अपने में ये बदलाव लाना और जब मैं चाहती हूँ तो फिर मैं करती हूँ। बस दिक्कत क्या हो जाती है कि मैं थोड़ा आलसी बहुत ज़्यादा हूँ। मेरा मन ही नहीं होता कि मैं तैयार हूँ मैं आलस करती हूँ। जब मैं तैयार होती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ और बहुत अच्छी भी लगती हूँ। लोग मुझे एकदम से लाइक ऐसे शॉक हो के देखते हैं कि अरे! तुम तो एकदम तुम तो ऐसी बन के आती हो लेकिन आज तक तुम इतनी अच्छी आयी हो। ऐसा होता है पर मेरा पूरा डिपेंड क्या होता है ना मेरे मूड पे होता है और मैं बहुत आलस कर जाती हूँ। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी कोशिश ना करूँ मतलब कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं डेली अच्छी बन के जाऊँ। पर वही है ना कि आलस सबसे बड़ी सबसे बेकार चीज़ है जिसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। उठती हूँ अपना नॉर्मल रेडी होती हूँ और चली जाती हूँ। लाइक मतलब एक होता है ना कि हाँ, और अब ये हो गया है कि वहाँ पे भी लोगों को सबको मैं देखती हूँ तो अब मुझे भी धीरे-धीरे चीज़ें लगने लग गई हैं कि हाँ, मुझे भी उनकी तरह वो थोड़ा-सा तो होना चाहिए तभी मैं वो उस जगह पे फिट बैठ सकती हूँ। और ये ज़रूरी भी है। जहाँ पे जैसे लोगों के साथ रहना होता है उस तरह में तो ढलना पड़ता है। पर आलस ये सबसे बिग अ, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रही हूँ। जी।
बिल्कुल। हुँ। अच्छा। <chuckles> अच्छा। अच्छा। हुँ। उ बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ ठीक है, देखिए, अगर आप खुद भी करना चाहती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए मदद लेनी चाहिए। आप कैसे खुद को करें और आलस वाली जो चीज़ है तो उसके लिए तो आपको थोड़ा-सा खुद में ही वो करना पड़ेगा आपको। उसके लिए मैं आपको सुझाव दूँगी उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मतलब लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है जब भी आप इस तरह की चीज़ें करती हैं? क्या मतलब आपको कह देंगे? अ, लोग क्या कह देंगे या फिर आप खुद भी करती हैं तो आपको असहज महसूस होता है। खुद में बदलाव करने के लिए आप डरती भी हैं क्या कि करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे अजीब-सा दिख रही हूँ या क्या दिख रही हूँ?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि देखिए पहली बात तो ये वैसे तो मैं तैयार होती नहीं हूँ, पर जब भी मैं तैयार होती हूँ तो लोग मुझे देख के यही बोलते हैं कि अरे, आप तो काफ़ी अच्छी लगती हो तैयार होने में आप हमेशा तैयार हो के आया करो। पर वो मेन मेरा क्या होता है कि मैं आलस कर जाती हूँ और फिर यही चीज़ें मतलब डर हाँ, थोड़ा बहुत डरती भी हूँ। बिकॉज़ क्या है ना कि मैं जैसे अगर स्टाइल करना है अपने आपको खुद प्रॉपर तरीके से तो ये है कि आप ड्रेस से लेके, बालों से लेके हर चीज़ से करते हो। और मैं जिस छोटे शहर से आई हूँ, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। तो लगता है कि कभी आप अभी ऑफिस में कुछ काम हो या आप अभी किसी पार्टी में जाते हो या कुछ भी ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं अगर आप वहाँ की फोटोज़ वगैरह डाल रहे हो, तो फोटोज़ में लोग देख लेते हैं या कभी घर वाले ही वीडियो कॉल में देख लेते हैं। तो उनसे थोड़ा डर सा लगता है कि कहीं मतलब मेरे बदलाव को देखें कि तुमने क्या पहन रखा है? वहाँ के लोगों की तरह तुम जाके वहाँ जैसी बन गयी हो, तो कु चेंजेस तो मैं भी अपने आप में लाना चाहती हूँ, मुझे भी चाहिए बदलाव पसंद है मुझे भी। अच्छा बनना तो किसको पसंद नहीं होता है, पर थोड़ा डर ये हो जाता है ना कि घरवाले क्या बनेंगे, लोग क्या कहेंगे? इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए तो यही है डर का कारण।
अच्छा। बिल्कुल। हुँ। जी, मैं आपकी जो समस्या है बिल्कुल समझ पा रही हूँ। आपका जो आप कह रही हैं कि आलस कहीं न कहीं आपको रोकता है इस चीज़ों को करने से, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए उसके लिए मैं आपको सु सुझाव देना अब शुरू करती हूँ। जैसे आप छोटे-छोटे बदलाव से शुरुआत करें, होता है ना कि एक बार में आप पूरा कुछ तो नहीं कर पाएँगी पर आप पहले आपको लगता है कि आप कपड़ों में ठीक कर सकते हैं। तो कपड़ों में जब ठीक करेंगे तो आपको लगेगा कि आज हेयर स्टाइल को भी थोड़ा कर लिया जाए, फिर आप कहोगे थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का मेकअप करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो 1 दिन में नहीं, लेकिन 1 सप्ताह भर में आप इस तरीके से करने की कोशिश करें कि धीरे-धीरे-धीरे तो आपको ऐसा लगेगा कि स जो सप्ताह का अंत वाला दिन है वो उस समय आप एकदम आपको परफेक्ट लगेगा। और जो खुद से अच्छी दिखेंगी और आपको लोग भी तारीफ करेंगे तो आपको जो मनोबल है, प्रोत्साहन है वो बढ़ता चल जाएगा। तो आप एक दिन करके ही जाइए जानबूझकर ताकि आपके मन को कहीं न कहीं वो हैबिट दिलाना होगा, ट्रेन करना होगा कि अगर आपको तारीफ मिल रहा है तो खुद से वो उत्साह आता है। कि उस दिन मैं क त ऐसे रेडी हो के गई थी लोग तारीफ कर रहे थे ना आज भी वैसे करके जाती हूँ, तो आप करेंगी तो बिल्कुल आपको लोग भी प्रशंसा करेंगे और आपको बिल्कुल इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से कर भी पाएँगे। एक्सपेरिमेंट करके देखिए अलग-अलग तरीके से कभी बाईल बाल को आप अलग तरीके से कटाइए, कभी एक नया फंकी लुक कैरी करके देखिए। प्रोफेशनल हैं तो आपको इस तरह के कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। तो स्टाइलिंग इतना भी डिफरेंट ए या इतना मुश्किल नहीं है अ, ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट ड्रेसेज़ ही आप पूरा पहनें। आजकल बहुत अच्छे-अच्छे शर्ट और पैंट्स में भी अच्छे-अच्छे कलेक्शन्स आ गए हैं। तो आप एक नया लुक को कैरी करने के लिए वैसे भी देख सकते हैं और अगर आप छोटे कपड़े पहनना ही चाहते हैं तो अपने परिवार वालों की समझाइए कि देखिए समाज का ये अ, कहीं न कहीं ज़रूरत है। अगर सारे लोग उस तरह के पहन रहे हैं तो मुझे पहनना पड़ेगा। अभी तो आप इतना जो मन में कुछ ऐसे विचार लाते हैं तो वो बिल्कुल इससे थोड़ा-सा दूर होइए। क्योंकि अ, सब कोई कर रहा है, तो मैं भी कर लूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अच्छी चीज़ के लिए आप उसके लिए तो आप खुद को इस तरह से करना चाहते हैं। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप कर पाएँगे। लोगों के प्रतिक्रिया से आपको बहुत ज़्यादा अ, भी महत्व नहीं देना है, जैसे कभी-कभी कह देते हैं ना कि तुम क्या ज़्यादा ही मेकअप करके आई हो, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल कि मैं अभी सीख ही रही हूँ, धीरे-धीरे मैं बिल्कुल सुधार लूँगी। तो उसको मन पे अपना प्रभावित होने मत दीजिए कि अरे, उसने तो ऐसा कह दिया था मैं कैसे दिख रही हूँ, ज़्यादा ही कर लिया। तो हो जाएगा धीरे-धीरे आपको करना पड़ेगा और उन लोगों से बचना पड़ेगा जो कि आपको बार-बार नकारात्मक विचारों से भर देते हैं कि तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, वैसे करना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि आप खुद चाहती हैं तो ये तो अच्छी बात है, अगर आपको करना है तो आप कुछ यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ देख लीजिए कि किस तरीके से मैं क्या कपड़े पहनूँ? अ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या कुछ कपड़े अच्छे जाएँगे? आप ये भी देखिए कि आपका कौन-सा कलर है जो कि आपके शक अ, मतलब शरीर में खिलता है। वो कपड़ों को आप पहनेंगे तो आपको खुद-ब-खुद कॉन्फिडेंट भी फील होगा, तो आत्मविश्वास को आप बढ़ाइए। और बिल्कुल आप इस से अच्छे तरीके से आप खुद को स्टाइल दे पाएँगे, एक नया लुक दे पाएँगे और आपको डरना नहीं है जैसे भी करिए एक्सपेरिमेंट करते रहिए कुछ ना कुछ आप पे बिल्कुल जँचेगा। और उसको फोटोज़ क्लिक करके रखिए अपने परिवार वालों को दिखाइए, धीरे-धीरे उनके अंदर भी वो एक्सेप्टेंस आएगा तो वो अभी आपको प्रोत्साहित करेंगे फिर।
हुँ, जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जी। हुँ, हुँ। उम, जी, जी, जी। उम, जी, बिल्कुल। हुँ। उम, जी, बिल्कुल। अरे, ब जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बातों से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है, आपने बिल्कुल सही बोला और काफ़ी अच्छे सुझाव रहे हैं आपके। ये चीज़ें मैं अपनी धीरे-धीरे अपनी धीरे छोटे-छोटे कदम उठा के ये चीज़ें शुरू करूँगी। सही बात है मैं 1 दिन अगर मैं छोटे-छोटे कदम स उठा के शुरू करूँ, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद मैं उस चीज़ में बराबरी प्रॉपर ही आ जाऊँगी। जो मेरा डर है वो डर भी ख़त्म हो जाएगा और सारी जो दिक्क़तें मुझे हो रही हैं वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाईं बताईं। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ। बिल्कुल। जी, आपका भी धन्यवाद।